Guarda, io onestamente vorrei parlarti, mhmm, di una problematica, che mi sta succedendo anche abbastanza spesso devo dire, ultimamente che è un po' quello di avere un burnout che insomma, capita abbastanza spesso. Forse perché comunque c'ho tanti impegni, e questi impegni, insomma, essendo troppi quando mi si sommano, insomma crea abbastanza stress e non è facile. Ehm, insomma per farti una breve introduzione: io sono uno studente, studio e diciamo che attualmente sono dallo stop dalle lezioni, però comunque, sia studio lavoro, ehm, diciamo s ci inserisco anche un po' d'allenamento, però sommato al burnout che c'ho di norma, riesco ad allenarmi molto male. Ehm, diciamo che, ehm, detto questo, ehm, in in merito al b al alla palestra, più che altro, era qualche settimana fa avevo, mhmm, io facevo pesistica fino a qualche se sì diciamo che fino a qualche 2 settimane fa più o meno; e diciamo che da quella volta lì ho smesso, perché, perché comunque sommato tutti gli impegni che ho, ehm, noto che, insomma, dava problemi di pressione e non era il massimo, perché avevo anche sangue dal naso abbastanza ricorrente. Da quella volta lì ho un po' smesso. Per caso, riesci a darmi qualche consiglio, su come posso recuperare, insomma, a anche un po' a riposare ecco in generale.
Oh, allora, ehm, innanzitutto ,ehm, capisco che insomma la tua vita sia abbastanza impegnata, sei uno studente, ehm, hai impegni lavorativi, ehm, fa pratichi anche uno sport, che comunque richiede, ehm, un un benessere generale, sia mentale, sia fisico. Perché, ovviamente la pesistica, ehm, è uno sport che richiede proprio non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale, perché, mhmm, è uno sport insomma che, ehm, abbastanza non è uno di quelli più leggeri, no, soprattutto se viene praticato, ehm, in maniera giusta in maniera corretta, ecco. Comunque, ehm, io prima di darti alcuni consigli, che riguardano appunto la gestione del burnout, volevo chiederti se magari, ehm, questo stress che tu stai provando, uhm, questo malessere anche fisico mi hai detto, perché ehm, hai avuto perdite di sangue dal naso, volevo chiederti se appunto questo, mhmm, questo malessere questo stress tu lo senta solo nei confronti, eh, dell'attività fisica o in generale stai vedendo anche, ehm, magari, mhmm, un impatto sullo studio e sulla vita lavorativa?
Mh-mh. No, diciamo che infatti, è un qualcosa di insostenibile, perché ce l'ho anche sullo studio e sulla insomma anche sul lavoro; perché tipo, ehm, noto che anche che tipo quando studio, uhm, le cose mi entrano più difficilmente in testa, e poi quando insomma quando lavoro, quando so che, mhmm, insomma mi serve abbastanza testa, ehm, lì faccio abbastanza fatica perché, tipo ho la testa pesante, e quindi diciamo che spesso le idee non mi escono proprio facili, in sostanza, e quindi è un qualcosa un po' che si proietta su tutti i mondi, non solo dal punto di vista fisico.
Okay, perfetto. Ultima domanda, ehm, volevo chiederti proprio dell'allenamento; volevo chiederti se dopo, uhm, punto aver notato questi ehm, questi questo malessere fisico, ma ovviamente anche mentale dovuto al burnout hai smesso di allenarti o stai continuando comunque a portare avanti studio, lavoro e attività fisica?
No, sto cioè la sto ancora portando avanti, ehm, faccio 2/3 volte a settimana alle alternando con allenamento cardio e la cyclette, e diciamo che, uhm, ho cambiato allenamento, quello sì, perché comunque, ehm, ho notato che, uhm, da 2 settimane, ovvero da quando ho avuto quel qu cioè quell'episodio, uhm, sono passato a fare corpo libero e, uhm, con corpo libero, noto che ho molta meno diciamo, molto meno stress accumulato, quindi comunque mi sento meglio. Ehm, diciamo che ho anche comprato l'attrezzatura nuova, no, per per corpo libero in modo tale da magari iniziare calisthenics per un po', perché almeno magari aspetto che mi si riabbassano un po', magari, lo stress per poi riprendere a fare pesistica, e, uhm, però diciamo che devo ammettere, ho un po' dubbi sulla, uhm, come dire, ehm, sulla crescita muscolare, nel senso che: con la palestra sentivo che crescevo, con con corpo libero, diciamo, che crescere ovviamente, so che è molto più difficile, perché i pesi son limitati, perché utilizzi peso del corpo, però, uhm, non lo so, sembra sembra essere una cosa che non mi porta troppi come dire, troppe migliorie sotto quel punto di vista.
Mh. Allora guarda per quanto riguarda l'allenamento, uhm, andando proprio sul concreto quindi su, mhmm, dei consigli e delle dritte, ehm, che posso darti, mhmm, voglio assicurarti del fatto che, ehm, molte volte, eh, le persone soprattutto che praticano pesistica, quindi che ricercano sempre la progressione nel carico quindi, uhm, arrivare a sollevare sempre più peso, ehm, molte volte, mhmm, staccare o comunque a avere 1 o 2 settimane di scarico ti assicuro che, ehm, sono sono fondamentali a volte perché, mhmm, ogni volta che si sollevano dei pesi sempre più ehm, più grandi, sempre più alti il pe il il corpo diventa uhm, va sotto una sorta di stress no, per poi ovviamente recuperare, ehm, e in quel caso come, ehm, come dicevi tu c'è la crescita muscolare però, ehm, se si pratica questo sport per tanto tempo, in maniera molto costante, ehm, talvolta lo stress fisico può arrivare veramente a livelli, ehm, molto, molto alti. Quindi, ehm, innanzitutto io ti dico che, ehm, questa questa idea di allenarti a corpo libero per dare un attimo di, ehm, distacco e di scarico ai ai tuoi allenamenti è una scelta veramente intelligente e, uhm, se non l'avessi fatto tu te l'avrei consigliato comunque io, perché va un attimo ad abbassare i livelli di cortisolo all'interno del del corpo e questo è un consiglio, quindi continua su questa strada. Poi per quanto riguarda invece il lavoro e lo studio, uhm, proprio per evitare il burnout e lo stress continuo, ehm, il mio consiglio sarebbe quello di, uhm, insomma, avere dei piccoli obiettivi in modo da non sentirti, ehm, troppo sopraffatto. Ehm, ovviamente non puoi assolutamente evitare di lavorare, perché, ehm, è giusto, ehm, insomma è utile il sostentamento ed è giusto che tu lavori. Cerca semplicemente di, ehm, non portarti anche i problemi lavorativi, sempre che tu ne abbia, anche a casa in modo da non sovraccaricare anche la mente di pensieri, ehm, che riguardano il lavoro, che riguardano vari problemi che magari puoi avere appunto, ehm, sul sul posto di lavoro. E per quanto riguarda lo studio, come ti dicevo, ehm potresti provare magari a darti dei piccoli obiettivi giornalieri, uhm, fatti di magari 1, 2 ore di studio in modo che, mhmm, siano veramente limitati all'interno della giornata e non ti portino a sentirti sopraffatto, insomma. Non so se ci hai mai pensato.
Mh-mh. Mh-mh Mh-mh. Allora, questi sicuramente son tutti dei consigli molto validi a cui farò, mhmm, riferimento. Ehm, diciamo che, ehm, quello dello studio tipo io, già di base, ehm, tendo a fare 2 capitoli al giorno, che ovviamente riassunti, perché ora sono anche sotto esame, quindi insomma, ehm, sto un po' ripassando e studiando insi cioè insieme, perché alla fine diciamo che il ripasso don cioè è quello delle lezioni in sostanza. E diciamo che, ehm, devo dire, effettivamente, dopo aver organizzato la s giornata così va molto meglio, perché in 1 ora, 1 ora e mezza circa di studio e ripasso riesco effettivamente a essere più produttivo, quindi già questo è un punto in più, e per per il lavoro fortunatamente non non sono stressato anzi, cioè nel senso, non ho problemi col lavoro anzi, mi piace. La cosa che è un po' capito il giusto la mhmm, la somma di tutti questi, che magari col tempo, può un po' essere, come dire, un po' asfissiante, perché, mhmm, la cosa è che qual è il problema, anche, mhmm, cioè non dico principale, ma magari un pochettino, come dire, restrittivo, è che io lavoro l letteralmente e studio tutti i giorni, quindi dal lunedì alla domenica. E diciamo che, ehm, questa cosa mi comporta anche diciamo un po' uhm, cioè mi sento un po' incatenato, perché tipo anche tipo quando i miei amici mi chiedono di uscire il sabato cioè sabato sono uscito ad esempio okay, però quando son tornato a casa che loro fanno sempre tarda serata, quindi verso le 3 insomma, eh, diciamo che il giorno dopo ero riuscito a lavorare male, non son dovuto cioè praticamente non son riuscito a studiare, perché ovviamente ero stanco, e diciamo che mantenere i ritmi, anche no, in questo caso beh è è è difficile, infatti per varie settimane mi sono proprio isolato, perché dovevo a arrivare ad un obiettivo e non sono mai uscito.
Mh. Mh. Certo. Mhmm, okay, capisco, quindi, mhmm, allora, per fortuna <chuckles> insomma il lavoro è un elemento positivo, quindi già il fatto che n tu non abbia problemi sul sul lavoro è già una cosa fantastica. Ovviamente come dicevi tu, portare avanti uno stile di vita così tanto impegnato e anche, uhm, mhmm, considerare importante la vita sociale com' è giusto che sia, ti porta ovviamente a sentirti un attimo sopraffatto da da tutti gli impegni. Quello che qu quindi mi sento di dirti è, uhm, cercare un attimo di avere delle routine e delle regole anche per quanto riguarda le uscite, sicuramente non devi privarti della tua vita sociale, delle uscite con i tuoi amici, perché, uhm, sei una persona giovane e sicuramente, uhm, è necessario, veramente necessario, che, uhm, insomma tu abbia una vita sociale, ma è anche, uhm, molto importante avere delle delle regole da seguire, dei limiti anche orari, in modo che tu non ti senta, uhm, anche sopraffatto il giorno dopo al lavoro, che sicuramente non è facile. Quindi io spero di averti aiutato in qualche modo.
Mh-mh. Guard Guarda invi in effetti hai proprio ragione, ehm, sicuramente inizierò subito a, mhmm, impostarmi dei limiti orari, perché è la soluzione più plausibile per me, quindi ammetto che ti ringrazio veramente tanto per avermi, no, uhm, dato queste idee perché mi mancava effettivamente, come dire, una regola che che effettivamente mi portasse, no, ad avere, come dire, anche un buon sonno alla sera, per poi riuscire a lavorare e studiare il giorno dopo. Quindi, ti ringrazio veramente tanto e spero insomma di riuscire un po' ad aggiornarti sulla questione, il prima possibile.
Esatto, aggiornami appena vuoi, grazie per esserti sfogato con me.